Allora, uhm, ti volevo chiedere un consiglio perché ultimamente, uhm, sto litigando con il mio ragazzo perché, uhm, abbiamo 2 modi un po' diversi di vedere, uhm, il la gestione dei soldi in generale. Quindi, uhm, in realtà dipende, mhmm, siamo risparmiatori su cose diverse, e spendaccioni su 2 cose diverse, che è un po' un pobre un problema effettivamente, perché, uhm, lui magari, uhm, è più spendaccione, uhm, per la quotidianità, quindi non so, uhm, quando andiamo a fare la spesa, o quando, uhm, non so, non abbiamo voglia di cucinare, lui ordinerebbe sempre, uhm, con appunto facendo facendoci portare il cibo a casa. Uhm, e, invece, a me piace di più s risparmiare in queste occasioni, e poi magari, spendere, uhm, i soldi per delle mhmm, delle magari attività o delle cose un pochino più importanti. Quindi non so, mhmm, risparmiare durante il uhm, la settimana per poi il weekend non so, fare un'uscita più più importante, andare fuori al ristorante, o fare una gita fuori porta. Quindi, mhmm, hai qualche consiglio, magari, per cercare di trovare un punto d'accordo?
Mh. Erto. Mh-mh. Ah, allora, prima di capire come gestire il denaro insieme, uhm, mi interessa capire un pochino come si crea il conflitto, no, tra voi 2. Quindi, mhmm, non solo cosa viene speso, ma anche cosa significa quella spesa per ciascuno di voi, perché ritengo che, mhmm, spesso abbiamo il percepito rispetto al denaro che è, uhm, diverso da persona a persona, perché il denaro, mhmm, è un po' solo la superficie, ma sotto poi nasconde, sai, valori, bisogni, sicurezza, libertà, tranquillità economica, tutta una serie di cose. Quindi, uhm, vorrei andare con calma e farti prima qualche domanda di di chiarimento, se posso, uhm, e poi eventualmente esplorare magari qualche soluzione. Succede spesso che discutiate di soldi, o è qualcosa che emerge, magari, solo in determinate situazioni, o in determinati periodi?
Certo. Certo, assolutamente.